जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप और जो है मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए मैं तो ये भी मानता हूँ ना हर किसी ने जो है अगर मैं अपने निजी जीवन की बात बताऊँ, तो जो है मेरे पास अ, म मुझमें एक ऐसी आदत है कि जो है मैं सुबह उठके जो है ना नहा-धोके जो है पूजा-पाठ करता हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे अच्छा लगता है और जो है वो ऐसी आदत है ना जो मेरे बचपन से जो है मेरे माँ-बाप ने मेरे अंदर डाली हुई है और जो है मुझे आ अभी भी जब मैं अभी तो मैं जो है अ, शहर में आया हूँ पढ़ाई के सिलसिले में, तो बिल्कुल जो है मुझे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अ, एक एक तरीके से जो है मेरे को मानसिक तरीके से जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अ, पूजा-पाठ करना। और जो है बिल्कुल हर किसी ने करना चाहिए क्योंकि जो भगवान से अ, भगवान से जुड़े रहेंगे ना कोई व्यक्ति तो बिल्कुल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो है भगवान पे विश्वास रखना तो बिल्कुल हर किसी को रखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
हुँ। जी। अरे वाह, वाह! हुँ। अच्छा, अच्छा। जी। हुँ। बड़ी बढ़िया है। हाँ। बिल्कुल सही बात। जी। नहीं देखिए, ये जो आपने एक आदत रखी हुई है, ये बड़ी ही बेहतरीन आदत है। इसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि आपके माँ-बाप को भी अ, मेरा बहुत-बहुत प्रणाम कि आप उन्होंने आपको कितनी अच्छी आदत दी है। ये आदत अगर हम सभी के जीवन में रहे, तो मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैं मानता हूँ कि देखिए अगर आप भगवान के आगे अपने आप को रख देंगे, कि भगवान देखिए मैं जो भी कुछ करूँगा वो सब आपकी ही मर्ज़ी से होगा और जो भी आप देना चाहें वो आपकी भी मर्ज़ी हो। तो उसके चलते आप कभी भी अपने आप को बँधा नहीं पाएँगे। आप ये रहेंगे कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम भी भगवान देख रहे हैं, जो आप करेंगे उसका भी परिणाम भगवान देखेंगे। तो हर चीज़ में अगर आप भगवान को शामिल करेंगे तो मैं मानता हूँ बिल्कुल आप उनको ये मत देखिए कि वो आपको हरदम मदद करेंगे। अब आप उनको एक मित्र के जैसा रखिए कि देखिए हम प्रभु हमसे जो हुआ हमने कर लिया, अब बाकी का आप सँभालिएगा। तो इस तरीके से अगर आपको उनको रखेंगे मन में कि नहीं भगवान का एक दर्जा है जो कि सिर्फ़ आपका काम के लिए लोग रखते हैं कि जब उनका काम हुआ तब उनको याद करते हैं, उसके ना रख के उनको मित्र के जैसा रखिए। और ये जो आदत आपने रखी हुई है, ये बड़ी बेहतरीन आदत है कि आप सुबह उठके नहा-धोके मंदिर क में जाते हैं, पूजा करते हैं। उससे लोगों की और आपके भी आस-पास का जो वातावरण होता है वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। जी।
जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कह रहे हो। जी।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 जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी।

जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप और जो है मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और देखिए, कई कबार जो ऐसा होता है ना हमारे जीवन में तनाव भी होता है और उससे जो है हम काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगते हैं और जो है जिस कारण से डिप्रेशन हो गया, एंग्जायटी जैसी जो है कई सारी बीमारियाँ होती हैं, वो हर किसी के जीवन में आने लगती है और उसमें जो है ना कई सारे लोग हैं वो तो मैंने देखा हुआ है कि अ, नींद के लिए भी जो है ना दवाइयाँ खाते हैं ताकि वो लोग सो सके चैन से। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जो है अगर आप तनाव ले रहे है ना तो तनाव तो ज़्यादा लीजिये मत। क्योंकि देखिये मेरा मेरा ये मानना है कि जो है जो बुरा वक़्त होता है ना वो हर किसी के जीवन में आता है, पर वो थोड़े समय के लिए ही आता है। और जो है अगर आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रिश्ते बना के रखेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे और जो है उन अ, उनको अपने जो है तनाव के बारे में बताएँगे तो वो भी आपका पूरा साथ देंगे, मेरा तो ये मानना है और बिल्कुल अ अगर आप उनसे अपने तनाव के बारे में सलाह-मशवरा करेंगे, तो बिल्कुल वो जो है आपको इतने अच्छे-अच्छे उपाय देंगे कि जो है आपका तनाव क कहीं न कहीं खत्म ही हो जायेगा क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो दुःख होता है, वो बाटने से कम होता है। तो बिल्कुल, मैं भी यही करता हूँ अपने जीवन में जब कभी मुझे कुछ होता है, तनाव होता है, तो मैं फिर अपने माता-पिता से बात करता हूँ। आप क्या करते हैं?
हुँ, हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, मैंने भी देखे हैं। बिल्कुल, सही बात। हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जी। हाँ। जी। सही बात। अच्छा, अच्छा।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
जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल।

जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप और जो है मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे जो दिन शुरू होने से पहले ना जी हम दिन शुरू करते हैं तो सुबह कुछ न कुछ ऐसा हमने करना चाहिए जिससे कि जो है, हमें खुशी मिले। तो बिल्कुल, मैं भी जो है कई कभार ना मैं अ, दौड़ने के लिए चले जाता हूँ, तो बिल्कुल जो है थोड़ा-बहुत व्यायाम कर लेता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है कि देखिए अ अ, जो है ना अपनी सेहत के ऊपर जो मैं थोड़ा-बहुत समय लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल वो मेरे लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा और मैं तो ये भी मानता हूँ कि हर किसी ने जो है ना सुबह उठ के अ, व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। व्यायाम नहीं तो जो है, वो योग कर सकता है, योग नहीं तो जो है वो थोड़ा-बहुत ध्यान लगा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा उसके लिए।
हुँ। जी। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात। बहुत ज़रूरी है। जी। जी।
रे एक व्यक्ति जो भी अ, व्यायाम करता है तो उसके ह बॉडी से जो है हॉर्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो कि इंसान को खुश रखने के जो है उसके ज़िम्मेदार रहते। तो बिल्कुल हर किसी ने ये उपाय करना चाहिए मेरा तो ये मानना है। आप क्या मानते हैं इस बारे में?
हुँ। अच्छा, अच्छा। अच्छ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
जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, जी।

जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो है ना दूसरों के साथ वक़्त बिताने से जो है ना खुशी बिल्कुल बढ़ती है। मैं अगर अपने ए मित्रों की बात करूँ, अपने परिजनों की बात करूँ तो बिल्कु उनके साथ बिताया गया हर पल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और आजकल तो जो है अ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं म बाहर रहता हूँ अपने घर से दूर, तो बिल्कुल जो है, मेरे जो मित्र हैं वो ही जो है ना, मेरा एक परिवार है। क्योंकि देखिए अ, जो है वो ही मेरे दुख के समय काम आते हैं यहाँ पे और जो है यही जो है, मेरे सुख के समय भी जो है मेरे साथ रहते हैं। तो बिल्कुल जो है उन उनके साथ ह बत बिताया गया हर पल जो है ना काफ़ी ज़्यादा यादगार भी रहता है और जो है काफ़ी ज़्यादा अ, मैं तो कहूँगा दोस्तों के साथ आपको पता ही होगा कि जो है कितने अच्छे मौके वो रहते हैं और जो है बिल्कुल, हम कोई टेंशन भी नहीं रखते और देखिए मैं तो कई कबार जो है ना अपने दोस्तों के साथ खेलने भी चले जाता हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है मुझे। हमारी हमारी सेहत भी बनी रहती है और जो है हमारे जो अ, पल होते हैं साथ में गुजारे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशी से भरे हुए होते हैं, मेरा तो ये मानना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। जी। हाँ। <laughs> सही बात। बहुत बढ़िया। हाँ। बिल्कुल, जी, नहीं देखिए, बात अगर आती है कि दूसरों के साथ वक़्त बिताने में जो हमारी एक खुशी होती है, वो वाक़ई में बढ़ती है। यो बात कोई माने न माने, मगर क्या होता है कि जब आप दूसरों के साथ वक़्त बिताते हैं और ख़ासकर उनके साथ जो कि बहुत आपके दिलो-अजीज हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं कि नहीं अगर आप इनके साथ अ, बैठ भी गए, जैसे कि बहुत ऐसे भी मैं भी बाहर ही रहता हूँ तो मुझे भी मालूम है कि मेरे कुछ बहुत ऐसे दोस्त हैं, जिनके साथ में अगर 1 साल बाद भी मिलता हूँ, तो वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ थे, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो उनके साथ अगर मैं आधे घंटे भी बैठ लिया, तो वो मेरा 1 साल भूल जाता हूँ कि 1 साल में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे ह बीता। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल बात सही लगती है कि बिल्कुल, अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो कि आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को आपको एक अच्छी सलाह देते हैं, उनके साथ बैठना चाहिए। और हाँ, एक तरफ ये भी एक पहलू मैं मानता हूँ कि कभी-कदा, भले ही थोड़े समय के लिए, आपको अपने साथ भी एक समय बिताना चाहिए, उससे आपकी जो एक मनोशक्ति होती है जिसको बोलते हैं आंतरिक शक्तियाँ उसमें विकास होता है, आप अपनी अपने आप को एक सही रेकमेंडेशन दे पाएँगे। आप अपने आप को एक सही विचारधारा दे पाएँगे, तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों को मानता हूँ।
जी। जी बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल।